Guarda mi piacerebbe parlare con te di qualcosa che ultimamente, soprattutto, ehm, da quando sono diventata mamma, a volte, ehm, mi crea un po' di turbolenza, possiamo chiamarlo un po' senso di colpa, anche se poi io non sono una persona che vive con questi sensi di colpa così, ehm ehm, pesanti. Ehm, riguarda un po', ehm, l'egoismo, ehm, io lo chiamo così, di prendermi del tempo per me stessa, ehm, perché appunto, essendo madre, essendo lavoratrice, essendo compagna, effettivamente i tempi, ehm, non sono molti, ehm, però io, ehm, a differenza di altre donne che sono nella mia stessa situazione, di tempo per me stessa me ne prendo abbastanza. Quindi a volte, rispetto al mio compagno che è un mammo, ehm, <chuckles> lui se ne occupa veramente tanto della bambina, ehm, rispetto a volte anche a mia figlia, in certi periodi, ehm, forse ne prendo troppo e a volte mi crea questo questo senso di colpa, insomma, ehm, che da una parte, appunto, è importante per me perché mi aiuta a bilanciare un po' tutte tutti i doveri di responsabilità che ho
Mh-mh. Okay.
d'altro canto a volte mi faccio un po' un'autoanalisi e forse non dovrei. Quindi volevo capire da te se è qualcosa se è un meccanismo, ehm, uhm, <tsk> un po' comune oppure, insomma, dovrei apportare dei cambi, insomma, avrei bisogno un po' dei tuoi consigli a riguardo.
Assolutamente. Guarda, in realtà credo che sia veramente un un sentimento che provano un po' tutti i genitori, in particolare le mamme, quando si prendono del tempo per se stesse, ed è una cosa comunque che, ehm, porta a por a ad ai a interrogarsi su determinati argomenti, quindi se si sta passando abbastanza tempo, se si sta dando abbastanza ai figli; ehm, a volte però non rendendosi conto che il tempo che si prende per se stessi serve anche per, ehm, essere delle persone equilibrate e poter anche dare, ehm, le giuste attenzioni e il giusto amore ai figli. Quindi io credo che il prendersi del tempo per se stessi sia sempre e comunque fondamentale, ehm, anche proprio per, ehm, vivere in pace proprio nei confronti degli altri. Ehm, ti posso chiedere, diciamo, ehm, se questo senso di colpa parte un po' da te o, ehm, se ti sono mai state fatte delle osservazioni, delle critiche riguardo a ciò?
Grazie. Okay. Allora, ehm, un po' le 2 cose: a volte sono io che mi faccio veramente s tanti scrupoli, ehm, comunque la mia famiglia si basa sulla libertà, ecco: ehm, tutti e 3 gli individui siamo persone libere e separate e e diciamo, una dall'altra fisicamente, ognuno deve fare i conti con la propria vita, anche mia figlia che ha 9 anni, li <smacks lips> vogliamo proprio insegnare questo tipo di valore, che anche lei, ehm, comunque dipende da noi per un individuo a parte e deve prendersi anche le sue responsabilità a riguardo. Però è vero che in passato, ehm, sì, ho fatto un periodo dove io, ehm, non stavo bene, uscivo un po' da una crisi di maternità che mi aveva obbligata a a prendermi cura di un essere piccolo per tanti anni, e quindi, s mhmm, come sono solita fare io, che è sp è bianco o nero la mia vita, ho iniziato a uscire compulsivamente e e e perché a casa non tirava una bella aria e quindi, ehm, spesso sono molto socievole e, appunto, spesso ero in giro; tanto che mia figlia comunque da già piccolina mi diceva: “Mamma, tu sei sempre in giro”, un giorno m'ha detto, e mi ha fatto male perché vuol dire, appunto, che lei sentiva questa mancanza da parte mia. Da lì comunque mi sono un po' redarguita e le cose comunque sono andate, ehm, affievolendosi, diciamo, uhm, scemando e e sono un po' migliorata in questo aspetto, ho iniziato a uscire meno, ehm, per essere più presente proprio anche nella vita familiare. Il mio ragazzo, ehm scusa, sì, dimmi. Mh-mh.
Mh-mh. Mh, ghe Certo. Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Al No, no, è semplicemente che, ehm, diciamo che si deve sempre trovare un equilibrio, quindi magari il commento di sua di tua figlia è stato fatto anche perché prima magari non era proprio abituata al fatto che tu uscissi, quindi una volta che ti ha vista uscire anche, ehm, leggermente di più del di prima, che magari era veramente poco, visto che mi hai detto che ti sei comunque co mhmm, de molto dedicata a a lei nei primi anni, ehm, è sicuramente stato un cambiamento che è stato giustamente notato. Quindi, ehm, a volte sta anche nell'equilibrio, quindi ci sta magari fare un primo periodo in cui ci si prende veramente del tempo per se stessi e ci si allontana magari leggermente di più, anche per recuperare quello che invece non era stato preso prima; però effettivamente, ehm, poi sta tutto nel trovare un equilibrio. Quindi volevo aggiungere questo, giusto per tranquillizzarti comunque.
Mh-mh. Mh, okay. Sì, effettivamente le tue parole sono un po' un balsamo per la mia anima, <laughs> quindi mi mi fa mi fa bene che tu mi dica queste cose, anche perché ho cercato di confrontarmi con altre madri poi nel tempo ed effettivamente quello che è emerso è un po' questo. Ehm, poi c ognuno è diversa, insomma, però io sì che sono una persona molto indipendente, mhmm, molto anticonformista e poi vivo un po' da estremo a estremo, sento che quando passo da un estremo devo poi andare all'altro, ehm, per poi trovare questo benedetto equilibrio, insomma. Ehm, poi, mhmm, per quanto riguarda il mio ragazzo, ecco, lui mi lascia tutte le libertà del mondo, ehm, proprio anche nei viaggi, nel nell'uscire, perché sa che se no sbotto, come si suol dire, e quindi anzi mi invita a uscire di casa. Però è vero che ogni tanto qualche frecciatina me la manda se non compenso. Ad esempio, adesso per esempio, me ne vado per il prossimo ponte con le mie amiche 4 giorni, ecco, ehm, lui sicuramente contento, però è vero che se poi dopo io non bilancio, ehm, magari con altre altri momenti dove sono più presente, sì, me lo fa un po' notare, ma per rispetto proprio con rispetto proprio alla bambina, non con rispetto a lui. E quindi sicuramente in quei in quei momenti ha ragione, ecco. Ehm, <smacks lips> però a volte sono proprio io che magari, ehm, sono uscita una sera, il giorno dopo non vado alle partite di mia figlia, ehm, perché sono distrutta, magari son tornata alle 5 del mattino, alle 6 e non vado alla partita, mi faccio un cruccio. È vero anche che lei ha partite tutti i weekend, fa 3 sport, ehm, quindi, insomma, stare dietro a tutto non è così semplice. Però lui visto che va a tutto, perché lui è un mammo, a tutti gli effetti, allora a volte mi sento un po' in competizione con lui e mi sento sempre un po', ehm, mhmm, come dire, mhmm, inferiore in questo senso; però boh, e lì mi trovo un po' ecco, è lì forse che mi trovo un po' in in crisi, mh.
<snorts> Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Ah bellissimo. Mh-mh. Certo. Mh mh. Eh. <chuckles> Esatto. Certo. Assolutamente. Diciamo che poi, ehm, l bisogna partire anche un po' dalla consapevolezza che ognuno ha i suoi ritmi, i suoi tempi e le sue esigenze. Quindi magari, ehm, la sua il suo ritmo, la le sue esigenze, ehm, lo portano anche a, ehm, andare alle partite della bambina, a ve a seguirla, perché, ehm, magari è più interessato anche a quest'ambito o lo fa sentire proprio bene l la il fatto di partecipare, ehm, magari non avendo, ehm non sentendo altre esigenze o cose da fare durante il weekend, perché questa cosa lo soddisfa. Ehm, c'è da dire anche che, ehm, qualcun altro potrebbe avere degli interessi, ehm, dei mhmm, dei ritmi diversi, quindi è giusto anche che, ehm, mhmm, non non è detto che debbano partecipare entrambi i genitori a tutte le attività della bambina, quindi l'importante, magari, ehm, è che la bambina si senta comunque seguita, ehm, si senta, ehm, voluta bene, ehm, con la partecipazione di un genitore, ma non è detto che entrambi comunque i genitori debbano partecipare sempre, anche perché, come mi hai detto, con tutti gli sport che fa la bambina diventa anche impegnativo seguirla in tutto e per tutto, giustamente. Quindi diciamo che anche riconoscere i propri limiti, i propri interessi, i propri ritmi è sicuramente un buon punto di partenza per avere anche più consapevolezza e non mettersi neanche in competizione, magari.
Mh. Esatto, sì. Perché- perché la competizione veramente non non dovrebbe esistere proprio in una famiglia e credo che sono delle parano credo che sono delle paranoie un po' mie. Però il fattore che io, appunto, ehm, ho tanti interessi, anche lui ne ha, però lui da quando è diventato padre ha proprio privilegiato proprio la famiglia davanti a tutto, giusto o sbagliato che sia, ecco, anzi, sì, io credo che gli fa proprio merito, anche perché normalmente le donne hanno proprio un problema contrario al mio: che geni che i pa i genitori g p genitori maschi non se ne fanno molto carico, ecco. Invece io e anche tante amiche mie abbiamo, ehm, dei papà esemplari; però è vero che questa dedicazione diventa un po' morbosa secondo me, perché <sniffs> comunque la priorizza davanti a tutto. Invece io sono molto gelosa comunque delle mie amicizie, del mio spazio, ne ho proprio bisogno, ma perché è è per me è è uguale a quando p prima di essere madre, nel senso che chiaramente su certe cose priorizzo mia figlia, però su altre mi devo priorizzare io. Ho bisogno del mio s tempo libero, ho bisogno delle mie attività, perché se no mi sento proprio mi sento l che mi manchi l'aria. Però non posso evitare che questo mi crei delle turbolenze, ehm, interne ogni tanto, magari di non essere proprio all'altezza del compito, somma, delle domande così un po' esistenziali <chuckles>
Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. Certo. Certo. Allora mhmm, diciamo che appunto è una domanda, come hai detto te, esistenziale e che secondo me è è giusto farsi perché vuol dire che, ehm, si ha capacità anche di autocritica. Ehm, quello che è importante, comunque, è capire che, ehm, come hai detto prima, siete 3 soggetti separati e che ognuno ha proprio bisogno anche dei suoi spazi e ognuno sceglie come occupare i suoi spazi. Se magari il tuo compagno ha, mhmm, più l'esigenza o più il piacere di occupare anche il suo tempo libero, quindi quello che potrebbe dedicare a se stesso, in famiglia, ehm, è giusto che lo faccia, come è giusto che, ehm, se tu senti l'esigenza di occupare questo tuo spazio con le amicizie o con viaggi, è giusto che lo faccia anche te. Comunque sempre trovando quell'equilibrio e non facendo magari sentire nessuno in secondo piano. Quindi, come hai detto, magari compensando, ehm, con la tua presenza magari in altri momenti, perché sono sicura che comunque, ehm, tu ci sia, ehm, quotidianamente per la tua famiglia, quindi è giusto anche ritagliarsi un po' di tempo per se stessi, come dicevo prima, anche per, ehm, essere più presenti nei momenti in cui ci sia veramente e non essere stressati e frustrati perché si dedica veramente tutto il tempo alla famiglia, se non si ha questa capacità.
Okay. Vabbè grazie mille, veramente mi fa bene sentire queste cose da un'altra donna soprattutto e sentirmi capita, ehm, niente, <giggles> ti ringrazio tanto per i tuoi bei consigli e le tue belle parole, molto gentili, mh.
Mh-mh. Figurati, se hai bisogno io sono qui e sappi che comunque è normalissimo farsi queste domande e spero che troverai il tuo equilibrio e le tue risposte il prima possibile.